ख उसको क्या करते हैं अ, ये मतलब पहले दाल जो दाल बनाते हैं जो खड़ी दाल जो होती है मतलब जैसे लिक्विड टाइप की जो दाल होती है सांभर जैसा दिखता है सो जो नॉर्मल बनती है उस दाल को जब बनाते हैं मतलब जब वो तो बन जाती है ना मतलब पूरी स तरीके से बॉयल होने के बाद। अ, जब उसमें हम इमली का इमली का बारी आता है इमली का पानी डालने की बारी आती है, उसी के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। वो जो जो साखरी स सो, ये ना कहीं न कहीं ए
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जो बची हुई अ, मतलब सब्जियाँ होती हैं उनको? अच्छा, अच्छा, अच्छा।
करीज़ हाँ, ओ, हाँ जी, सब्जियाँ जो स अगर वो सूखी सब्जियाँ तो जैसे कि अ, मतलब क्या कहते हैं उसको? डोंडे मतलब पता नहीं मुझे हर जगह कुछ अलग-अलग नाम है, हाँ।
हाँ। हाँ, टिंडे हो गए, बैंगन हो गए, है ना? अ, कोई भी सब्ज़ी हो गई जो गाजर की सब्ज़ी हो गई गोभी की सब्ज़ी हो गई। जी, जी। जी।
हाँ, हाँ। हाँ जी, तो हाँ जी। जी, जी। तो इन सबको मिलाकर अ, इन सबको डाल देते हैं उसमें। अ, तो ये एक दीवानी हंडी बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये ना आपको इस तरीके की दाल आपको तेलंगाना, आन्ध्रा क्यू साइन में आपको मिले जा मिलेगी आपको, अ, लोग इस तरीके से भी खाते हैं अ, लोग कूरा का
हुँ। अच्छा। अच्छा दाल कोई विशेष होती है या मतलब क्या कोई-सी भी दाल के अंदर किया जा सकता है ये?
विशेष होती है, तुअर दाल होती है। अ, इसको ना ल हाँ, ये लोग कुरा गयात क कुरा गया पप्पू बोल के बोलते हैं ये लोग। पप्पू मतलब दाल है, तो कुरा गया पप्पू मतलब हाँ, इसमें वेजिटेबल डाली भी है तो आंध्रा और यहाँ पे बहुत प्रचलित डिश है ये अ, रेसिपी है, जी। जी।
अच्छा, अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। जी। जी, तो आपने कहा सब्ज़ी डालते हैं जो बची हुई सब्ज़ी है क्या उसकी करी भी डालते हैं सिर्फ सब्ज़ियाँ ही निकाल कर के डालनी होती है ये दीवानी हांडी में?
ये सब्जियाँ ये जो मैंने बात कही वो फ्राइड होती है ना तो उसमें कुछ करी नहीं अ, बेस नहीं होता है ना मतलब कुछ भी तो, उम, हाँ, हाँ उम, ने
अच्छा सिर्फ़ जो सूखी सब्ज़ी है वही डाल दी जा सकती है करी वाली सब्ज़ी नहीं में से निकाल के सब्ज़ी नहीं डालेंगे मतलब, है ना?
नई, दाय ना नई नई डालेंगे।
अच्छा, अच्छा। तो ये तो काफ़ी अच्छा तरीका बताया देखिए आपने मतलब कि ये जो दीवानी हांडी है अ, उसके अंदर पहले तो आप एक आधार तैयार कर लेते हैं अरहर की दाल का जो जैसा कि आपने बताया, और जो सूखी हुई सब्जियाँ हैं बची हुई सब्जियाँ वो डाल दीजिए इमली डाल दीजिए। अ, वाक़ई काफ़ी अच्छा तरीका बताया आपने। अ, तो ये बताइए कि जो जो आपने एक और डिश के बारे में बताया था अ, रोटी की जो अ, सुत्रिया सुत्रिया अ, जो नाम है उसका, है ना? तो क्या वो ताजी रोटियों से भी बनाई जा सकती है या मतलब बासी रोटी या 1 दिन पहले के कुछ समय पहले बनाई हुई जो अ, चपाती होती है वही ज़रूरी होती है उसके लिए?
हाँ। हाँ जी, हाँ जी।